Iya.
Eee, kita itu kayak li bisa lihat pemandangan gitu kan, atau bisa lihat, eee, kota dari kejauhan gitu kan dan itu memang suatu kegiatan yang benar-benar pengin diulangi sih sebenarnya. Iya dan itu sangat s sangat betul, saya sangat senang sih, Mas, nah seperti seperti yang saya katakan tadi gitu, Mas, eee, gak ada waktunya gitu kalau kita mau mencoba lagi gitu kan. Mmm, kalau m kalau, Mas, gimana nih? Betul. <chuckles>
Waduh. Mhm mhm mhm. Benar benar. Udaranya segar lagi ya. <chuckles> Iya iya iya iya. Waduh. Iya iya sekarang ya. Susah, udah kerja. <chuckles> Eh, aku kebetulan lebih suka pantai ya daripada gunung, heeh. Jadi kadang le kangennya itu kadang-kadang pergi ke pulau gitu sama teman-teman. Iya, eee, apa, nginep berapa hari gitu kan. Makan ikan segar. Nah, makan mak makan ikan di tepi laut itu kan biarpun bumbunya sederhana tapi enak banget itu, Mas. <laughs>
Mmm, iya iya, betul. Hmm, iya iya. Mhm. Hmm, iya iya. Wa Iya. itu enak sih karena suasananya gitu kan.
Iya suasananya enak terus ikannya baru ditangkep gitu. Entar, eee, kalau pagi atau siang kita, eee, snorkeling ke laut gitu, mhm. Sore baru foto-foto. <laughs>
Didukung, betul sekali. Mmm, iya iya. Betul, Mas, mhm. <chuckles> Iya sih, harus ada momen gitu kan yang didokumentasikan gitu kan, biar bisa jadi kenangan gitu kan atau bahkan bisa ke sana lagi gitu kan. Mhm.
Iya. Iya. Benar benar. Mhm, udah lama ini udah udah gak bisa lagi kalau sama teman ya. Kalau sama keluarga sih bisa, heeh. Kalau sama teman-teman karena teman-teman udah sibuk sendiri sekarang kan ya udah udah punya keluarga, heeh. <laughs>
Iya. Mhm. Mmm, iya sih susah. Iya, betul betul, Mas. <chuckles>
Susah diajak. Pengen sebenarnya, aku dulu kan sekalian, apa, foto-foto biasanya karena fotografer dulu ya sempat. Heeh. Jadi sem sekalian foto-foto kalau ke pulau itu, sekarang udah gak bisa. Kameranya udah rusak gitu kan. Teman-teman udah gak ada juga. <laughs>
Mhm mhm. Hmm. Oh, iya iya. Mhm mhm. <chuckles> Hmm, iya iya. <chuckles> Iya sih pasti, Mas, banyak momen sih kalau kita biasanya, eee, datang ke tempat kayak favorit seperti itu, gitu kan, dan pastinya kita itu ingin kembali lagi gitu kan, namun entah kapan, biasanya gitu. <chuckles>
Iya. Mhm, benar. <laughs> Iya iya iya. <laughs> Susah cari sekarang, heeh. Jadi ya ujung-ujungnya kadang ya bengong di rumah, heeh, bingung mau ngapain. Kadang-kadang bengong aja udah sampai 0,5 jam sampai 1 jam. <laughs> Udah mulai menikmati diam-diam gitu, Mas. <laughs>
Iya sih betul, Mas. <chuckles> Iya sih <chuckles> betul, Mas. Oh, iya iya. <chuckles> Iya iya. <chuckles> Iya sih mau gimana lagi sih. <chuckles> Iya.
Aduh. Iya iya, nasib yang nggak bisa diubah. <laughs>
Ah, iya betul, Mas. <chuckles> Sangat menarik nih, Mas, pembicaraannya. Menarik sekali. Ya makasih juga, Mas. <chuckles> Yo, selamat sore juga.
Aduh. Iya. Makasih nih, Mas, waktunya, Mas, heeh. <chuckles> Selamat sore. Iya.